أنا فاهمِك ومقدّر، مقدّر إحساسِك وإن أنتِ ما بقاش عندِك ثقة وأمان في في أغلَب الناس. خصوصًا كمان إنِّك لسّه قايلة إن الموضوع عدّى عليه 6 شهور و6 شهور دي مش فترة كبيرة، آآ، خصوصًا وإنِّك يعني ما كنتِ تعرفيه فترة أطول وعِشتوا قِصّة حُب وذكريات وكده، فصعب كُلّ ده يتنسى في فترة قصيّرة زي 6 شهور. آآ، بس يعني خلّينا ن ن نوضّح أسبابنا شوية و و و ونسأل كده يعني، عايز أسألِك أنتِ إيه بالضبط اللي محتاجاه من العلاقة الجديدة؟ هل أنتِ بتدوّري على علاقة جديدة علشان آآ، تعوّضي المشاعر ال ال اللي أنتِ عِشتيها معاه، والّا علشان تهربي من الوِحدة آآ، وهو دوّة اللي اللي بيخلّيكِ يعني متردِّدة في في في في الخطوة بتاعة العلاقة الجديدة أو الارتباط بشكل عام؟
إمم. إمم. والله، بُصّ، لأ، هي مش فكرة إن أنا أهرب من الوِحدة ولا حاجة، لأ، أنا بادوّر على الاستقرار. يعني آآ، ف في أي علاقة أحِب أدخُلها، أنا بادوّر الأول على الأمان، مصدر الأمان آآ، ليّا طبعًا ك كسِت، فطبيعي أنا مصدر أماني يكون مع الراجل. آآ، عايزة يكون آآ، يتحمَّل مسئولية، عايزة إن هو آآ، بادوّر على الاستقرار النَفْسي، بادوّر على الاستقرار الاجتماعي، إن أنا أكون عايشة م مرتاحة وهو كمان مرتاح. يعني أ أكوِّن أسرة، الكلام ده كُلّه. يعني ده اللي أنا نِفْسي فيه، مش باطمَح لحاجات صعبة أو حاجات م يعني آآ، يعني آآ، بادوّر على ال الأمان النَفْسي أكتر أو الأمور النَفْسية أكتر من الأمور المادّية. آآ، باحسّها هي دي ال آآ، ال اللي تأثّر فيّا بشكل يعني كامل، أو ده اللي أنا الجوانب اللي أنا باهتم بيها. آآ، أو يعني الصراحة برضو معظم السِتّات اللي بتهتم بيها الجانب النَفْسي أو الجانب العاطفي، آآ، بيكون هو ده الشُغل الشاغِل يعني بالنسبة لنا آآ، أكتر من المادّيات شوية. ف فده اللي أنا صراحة بادوّر عليه لو يعني لو ده كان طبعًا آآ، رَدًا على سؤالك، إن أنا آه، مش عايزة أكيد أكون وحيدة ولكن بادوّر أهَم حاجة إن أنا <tsk> أ أكون فعلًا متطمنة معاه، أكون مش قلقانة إن هو هيسيبني أو إن هو فجأة هي هيبعد عنّي آآ، أو إنه حتّى لو عايز يبعد بس يبعد بسبب أو يتكلِّم معايا، يتناقش معايا، لكن إن هو فجأة يختفي من حياتي دي شعور مش مش عايزة أكرّره تاني ومش عايزة أعيشه تاني أصلًا. آآ، حسّيت إن أنا يعني حسّيت إن أنا كرامتي اتهانت، آآ، إنه ليه عَمَل فيّا كده، فاهمني؟